อ๋อ
อืม มันเป็นช่วงที่ชีเนี่ยกำลังไปทัวร์คอนเสิร์ต แล้วก็เพิ่งเลิกกับแฟนแต่ต้องแบบมีทัวร์รอบโลกอะค่ะ
ต้องไปต่อ The show must go on เหรอตอนนั้น?
ใช่ เขาก็เลยแต่งเพลง ช่วง อ ช่วงนั้นเลยว่า เขาจะทำมันให้ได้แม้หัวใจจะแตกสลาย ก็คือเขาอะ ต้อง perform ต้องเล่นแสดงบนคอนเสิร์ตดูเหมือนแบบเขาสดใส เขา แสดง ใช่ ต้องแบบว่าคอยเอนเทอร์เทนแฟนคลับให้แบบเวะ คอนเสิร์ตนั้นเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดสำหรับแฟนคลับ อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าจริง ๆ ข้างในมันแตกสลายมาก
อืม มีความสุข เอนเทอร์เทนคนอื่น เออ แต่ว่าจริง ๆ แล้ว อา ซึ่งสำหรับเราตอนนี้ก็คือ?
อย่างนั้นเลยค่ะ คือเพลงนี้มัน มันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ ก็คือ 2 อาทิตย์ที่แล้วนั่น เอง <chuckles> เพราะว่า
อ้าว อะฮะ แต่ว่าตอนนั้นเราต้องทำอะไรอะ หมายความ ว่า Taylor Swift เล่นคอนเสิร์ต เราจะต้องทำอะไร หมายความว่าต้องดำเนินชีวิตไปต่อ หรือว่าต้องไปทำงานเอ่ย?
เหมือน ตอนนั้น อา เราต้องทำงาน แล้วก็เรากำลังสมัครงานใหม่ในฝันของเราอยู่ด้วย แล้วก็มันเป็นช่วงที่เราต้องไปสอบ TOEIC สอบนู่น สอบนี่ เตรียมเอกสารมากมาย มันหลายร้อยพันแปดเรื่องราวมาก ๆ เลย
โอ้โฮ! ความจริงในชีวิต มันตี <chuckles> มันตีแสกหน้าเนาะ
อืม ถูกต้องเลยค่ะ แล้วแบบ เพลงเนี้ยมันก็ ป กลายเป็นเพลงที่ทำให้เราอะผ่านช่วงหนัก ๆ มาได้ เพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะเราอะกำลังแกล้งทำเข้มแข็งจริง ๆ อะค่ะ แบบไปเรียน ไปทำงาน ยิ้มให้ทุกคน ทั้งที่ข้างในเราก็แบบไม่ไหวอยู่นะ อืม
อืม ไม่ไหวแล้ว อืม ทรุดแล้วข้างใน แต่ว่า แต่เราก็ผ่านมันมาได้ด้วยเพลงนี้เพราะเราพบว่า เอ่อ Taylor นี่เป็นศิลปินโปรดด้วย ใช่ไหมคะ?
ใช่